Heu, chaque famille a ses petits rituels, a ses petites traditions, a ses moments qui reviennent d'année en année. Heu. Et tout ça, ça tisse des liens. Heu. Ça ça s ça crée vraiment quelque chose en nous, heu, ça ça ferait ça crée vraiment quelque chose, heu, voilà de de particulier. Toi, parle-moi d'une tradition familiale qui te tient vraiment à coeur. Et heu, vraiment qui est qui est très chère pour toi.
Alors bon, je vais pas faire trop dans le surprenant, hein, heu. On va aller, heu, on va parler de la fête de Noël. Heu, la période et la fête de Noël. Donc heu, voilà, c'est quelque chose heu, c'est une fête pour moi qui est, heu, bah, très importante
<chuckles>
depuis tout petit et qui continue à l à l'être malgré le fait que bah, j'ai bien grandi, hein, je suis plus le le petit enfant, heu, que je que j'ai pu être, heu. Donc heu, voilà, c'est une fête qui me tient à cœur, pour plusieurs raisons. Heu, notamment, bon bah, bien évidemment, les cadeaux, hein, c'est très facile, heu, ça. <chuckles> Quand on a <chuckles> quand on est petit, heu, voilà, ça fait plaisir, heu, bon, en ayant grandi, je je compte moins là-dessus, c'est plus trop ça qui m'intéresse. Mais heu, quand j'étais petit, heu, je me souviens, oui, j'attendais cette fête avec impatience. Heu heu, limite heu, j'étais avec ma sœur heu, voilà. Avec ma sœur on on dor on voulait pas dormir, on voulait absolument voir le papa Noël qui nous apporte les cadeaux, tu sais? Heu, limite aller les chercher en pleine nuit. Bon, on était trop fatigués, donc ça n'est jamais arrivé. <chuckles> Ouais, il y a de ça, ouais, tu sais, ou non, pas vraiment, mais tu sais, heu, tu es, heu, tu es dans ton lit et heu, tu fais semblant de dormir, enfin, tu crois que tu fais semblant de dormir, mais en <chuckles> en réalité, bah, tu t'endors, <chuckles> hein, concrètement, jusqu'au lendemain matin, Voilà le ça
Et c'est lesquelles? <chuckles> Ce qui fait toujours plaisir. Ah oui, je comprends. <chuckles> Mmh. Attendre à côté de la cheminée? Tu attendais à côté de la cheminée? <chuckles> <chuckles> Ah oui, donc c'est vraiment la tradition qui a toujours été là. Au fil des siècles même j'ai envie de dire!
Ah oui, oui, oui, ça c'est ouais, bah, carrément. Bah, en fait, on l'a toujours fait dans ma famille quand j'étais petit, heu, il y a jamais eu un Noël qu'on a raté. Donc on l'a fait sous différentes formes, heu, avec beaucoup de monde, avec moins de monde, heu, sur 2 jours, sur 3 jours. Voilà, alors ça a été, heu, il y a toujours eu des des différences sur, heu, d'année en année. Mais, la fête de Noël, heu, le repas de Noël et les cadeaux toujours été présents à chaque, heu, chaque saison. Et voilà c'est ce que quelque chose qui n'a pas changé et qui, je l'espère, ne changera jamais.